อืม อยากทราบจังเลยค่ะว่า ไอ้โซเชียลมีเดียเนี่ยนะคะ มีผลต่ออารมณ์ของคุณไหม? ลอง ลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเนี่ย?
โอ้โฮ คือโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับ มีผลต่ออารมณ์ของคนเนี่ยค่อนข้างมาก ไม่ใช่แค่ต่อผมหรอก ผมว่าหลาย ๆ คนก็คงเป็นเหมือนกัน คือจริง ๆ มัน มันไม่ใช่แค่โซเชียลมีเดียด้วยนะ แต่มันคือกลุ่มคนในโซเชียลมีเดียเนี่ย มันก็มีผลต่ออารมณ์ของเราเหมือนกัน เออ ก็คือแบบคือบาง บางครั้งอะ เรา เวลาเรา ใช่ครับ คนในโซ เชียล เนี่ยแหละ บางทีเราแบบ ผมรู้สึก ผมเป็นคนหงุดหงิดค่อนข้างง่ายอะ เวลาเราเห็นอะไรที่แบบว่ามัน มัน มัน มันไม่ค่อยถูก ใจเรา
เออ ยังไง อะ ฮะ <laughs> อ๋อ เออ ๆ ๆ ๆ คนใน โซเชียล เออ ๆ ยังไงคะ? อืม อืม ในโซเชียล ในคอมเมนต์ อย่างงี้เหรอคะ?